Chào bạn. Ừm. Ờ, hổng biết ngày hôm nay của bạn sao rồi?
Hello, ừm, xin chào bạn nha. Ơ, thế buổi sáng của bạn như nào ta? À, <laughs> ừm, ngày của mình thì hôm nay cũng khá là chill, khá là thoải mái. Ờ, mình hôm nay mình dậy được sớm này, thế nên là mình cũng dành chút thời gian để mình, à, chạy bộ các thứ, nói chung là tinh thần của mình bây giờ đang rất là khỏe và, ờ, và sảng khoái, còn bạn thì sao?
Ừm. Ừ. Ồ, hay quá vậy, kiểu, lành mạnh. Ừm. Thật ra thì, ờ, ngày hôm nay của mình nó hơi bị hìa không dành cho mình cho lắm, tại vì, ờ, mình có một cái đứa em gái á, thì em này thực ra nói em gái chứ nó nhỏ hơn mình chắc mười mấy tuổi, thì, ờ, <clicks tongue> nó đang cái nỗi buồn đó là, ờ, bạn ấy vô tình kiểm tra điện thoại của người yêu và phát hiện ra những cái chuyện nó rất là không nên phát hiện. Thế là ờ, em ấy buồn và bù lu bù loa lên, thì ờ, mình cũng tò mò nha, hổng biết là <tsk> thực ra nha, ờ, bạn là nam đi, bạn là người nam thì bạn có thấy là cái việc mà kiểm người yêu của mình kiểm tra điện thoại của mình nó là một cái gì đó nó xúc phạm hông?
Ờ. À há. Ờ há, ồ hố. Ái chà. Ờ. Ừm hứm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ờ. <chuckles> Thực ra thì, ờ, mình bản thân mình cũng đang ở trong mối quan hệ và thực ra tuần vừa rồi thì mình vừa bị, ờ, thanh tra xong. <giggles> Mình vừa bị thanh tra đột xuất xong. <giggles>
Ừm. Ồ! Ấy, sao? Ấy, thật ra nha, thực ra mình cũng có một cái chia sẻ nha, là thực sự là ngày tức là hồi cái lúc mình còn trẻ trâu, lúc mình học đại học á, thì OK, mình cũng có kiểm tra điện thoại thế này thế kia, thậm chí là kiểm tra cái tin nhắn Facebook của người yêu mình. Ừ, nhưng mà từ khi mà mình đi làm đến giờ á, mà mình có những cái mối quan hệ khác nhau, cũng nhiều người thì mình chưa từng kiểm tra. Mình mình hông biết là do cái tâm lý của mình, cái thứ nhất là có thể là mình tin tưởng vào người đó quá, hay là cái tâm lý thứ hai của mình là mình sợ là thấy được những cái mà nó kinh khủng, mình hông chịu được, đó.
Ừm, ừm. Ừm. Ờ há. Tùy vào thanh tra, đúng không? Ờ. Ờ, ờ, ờ. Ừm. Ừm hứm.
Ừm.

Ừm, mình thấy, a, câu hỏi này cũng rất là thực tế nha, nó khá là hóc búa. <laughs> Thì mình thấy là cái ranh giới, ơ, nhiều khi cái ranh giới này này, giữa minh bạch và cái riêng tư ấy, nhiều khi nó rất mỏng manh, đúng không? Ừ, nhưng mà theo mình thì nó vẫn khác nhau, nó vẫn khác nhau nhá. Tại vì là minh bạch là gì? Nó là tự nguyện chia sẻ thông tin này, đúng không? Đấy, đấy, đấy, đấy, tức là mình sẽ, gọi là, hoàn toàn chủ động là mình nói là mình đang nhắn tin, mình đang gọi cho ai, đúng không? Ờ, bạn này, ờ, m mặc dù là con gái nhưng mà bạn này chỉ là, gọi là, ờ, bạn cùng học hay là hay là, kiểu, đồng nghiệp thôi, đúng không? Đấy, đấy, nói chung chung nói chung là ta phải chủ động, gọi là, minh bạch nó ra, đấy. Đúng rồi, còn kiểm soát là sao? Kiểm soát đó chính là cái việc là cứ ép buộc này, hoặc là xâm nhập, <chuckles> cố tình xâm nhập mà không có sự đồng ý. <laughs> Thì đấy, đó, thì theo mình là, kiểu, kiểm soát là thế. Ừm.
Ừm. Ừ. Ồ, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng. Ừm. Ừ. Ừm, ừm, hợp lý, hợp lý. Đẩy Chia sẻ. Ừm. Ừm. Ồ, ê. Ừ, mà mình cảm thấy như thế này này nha, tức là hồi xưa mình có một cái trường hợp đó là, ờ, hai cái đứa bạn của mình, tức là hai đứa đó nó quen nhau thì, ờ, cái thằng thằng con trai lúc nào nó cũng, ơ, ví dụ nó thấy co nhỏ con gái mà thấy con gái gọi đến hay nhắn tin á là thằng này luôn nói: "Trời ơi, nhỏ này học chung với anh" hay là "Con nhỏ này làm việc chung với anh, nó xấu lắm, em yên tâm đi, hông có chuyện gì để mà anh phải, a, ơ, ơ, bỏ em vì nó hết" rồi, hay là, kiểu: "Nhỏ này tính nó kỳ lắm, nó hông có được bằng góc em này nọ." Trời ơi, nhưng bạn biết sao hông? Sau đó là những cái cái thằng này nó quen hết tất cả những con mà nó từng nói xấu, tức là một lúc bắt cá chắc phải 3-4 tay luôn chứ hông phải là 2 tay nữa. Đó, cho nên là cái lần đó thực ra mình hông phải là người trong cuộc, nhưng mà mình lại cảm thấy là cũng hơi sợ cái việc mà chủ động chia sẻ đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, ờ. Ôi! Rồi. Ừm. Mình hiểu, mình hiểu, mình hiểu, có, kiểu, ưm, có những cái vấn đề đó rất là ngại, đúng không? Và cảm giác, ơ, nó chưa đủ sự tin tưởng, ừm, mình mình cũng rất là hiểu nha, rất là hiểu, mình rất là hiểu. Đó, đó, đó, đó, thì và và mình thấy ờ, ờ, bạn hỏi đi.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ồ, ê, thế thì bây giờ nha, ừm, mình chỉ mình chỉ đặt một cái tình huống thôi, giả dụ như là bạn vô tình phát hiện ra là người yêu của bạn ấy, kiểm tra cái điện thoại của bạn một cách thường xuyên, mỗi ngày, hoặc thậm chí là gắn thiết bị theo dõi luôn thì bạn sẽ phản ứng như thế nào?
Ừm. Ờ. Ồ.